Esatto, mi generano ansia, la la svolta è stata mettere la modalità non disturbare, soprattutto perché mi è capitato una volta che di sabato mattina mi hanno chiamato alle 7 da un cantiere, cioè, io vi voglio bene, ma no! Però mettere la modalità non disturbare o silenziare quelle chat, uhm, mi aiuta, poi a s vivermela serenamente, il lunedì riceverai la mia risposta. Questo è un consiglio che posso dare se capita anche ad altre persone di avere questa problematica con alcuni clienti che non rispettano, uhm, i nostri giorni, perché nella loro ottica, loro lavorano durante la settimana, e l'unico giorno che hanno per comunicare con te è il sabato e la domenica, ma, mhmm, Dio non me ne voglia, io al contrario lavoro tutta la settimana, e il sabato e la domenica la voglio dedicare ai miei cari, alla mia famiglia e a me stessa. Quindi è un po', uhm, trovare anche essere un po' egoisti nei confronti del cliente stesso e mettergli un freno, bisogna essere in grado di mettere un freno, dei limiti.
No. Beh, ci vuole tutti. È una strategia. Certo. Disponibile per comunicare. Ma tornerei tutta Mh. Molto interessanti queste strategie perché ti sei concentrata su da una parte sul lato fisico, quindi prendersi cura del corpo, dargli uhm, integrarli con i giusti elementi di cui hai bisogno, garantire il sonno e dall'altro però anche a livello professionale, mettere dei limiti e prioritizzare sé stessi a vol Quindi ti ringrazio molto perché sono dei consigli davvero utili, e ti ringrazio di averli condivisi con me oggi.
Sì. Grazie a te per le domande. Ti ringrazio molto per le domande che sono state super-interessanti. Alla prossima. Ciao.
Buona giornata.